É verdade, né. Você tem toda razão. Eu vou falar com ele. Porque eu fico pensando: "Ah, ele está sempre com dor. Ele chega tarde do trabalho", né. Mas ao mesmo tempo, pelo menos durante esse período que eu estou fazendo o curso, ele vai precisar me ajudar. Porque, realmente, se ele não entender, eu não vou conseguir descansar, a minha cabeça vai ficar assim, toda embaralhada, né. Então vou fazer isso, vou conversar com ele, sim.
Uhum. É, mas conversando eu acho que você consegue. Uhum. E a tua filhinha também já está grande, né. Com 12 anos, ela já também já entende, às vezes ,ela pode assistir uma série, ver um um desenho, alguma coisa ali nessa hora que você também está descansando. Ou ver um algo algo com ele também, né, ir pra sala, assistir um filme junto, uma série que seja, assim, de acordo com a idade dela. Eu acho que eles podem estar fazendo alguma coisa junto como pai e filha, enquanto você está descansando, sabe.
Né, e aí, em relação a minha filha É Com certeza, com certeza, né. Eu vou dar uma olhada. A gente está lá com, eh, Prime Video, ah, e tem várias séries, tem vários filmes. De repente, vou pedir para ele, né Eh, porque, assim, ele é um po ele é um pouco contra ficar vendo um monte de vídeo na televisão, mas quando é filme é outra coisa, né, não é que está vendo um vídeo TikTok está vendo uma coisa pensada, né. E também bem feita. Quando animação tem umas animações super bonitas, né. Então eu acho que eu vou fazer isso, vou falar para ele, para ele separar algumas, assim, já, né.
Uhum. Sim. Sim, tem muitas séries também assim pra famí Sim. É toda uma questão de você, assim, ajudar ele a se organizar, né. Talvez assim homem, às vezes, não tem essa mentalidade que a mulher tem. Que as mulheres são um pouquinho mais à frente, né. Mas assim, você selecionar, ver um pouquinho, assim, do que as pessoas falam de algumas séries que são assim para família mesmo, né. Que, de acordo, assim, com a idade dela. E você pedir, porque, às vezes, assim, 1 horinha que ele tira para ficar com a tua filha, assistindo junto, é diferente, né, de ficar vendo besteira na no YouTube ou em outro tipo de aplicativo o ou rede social. A ver um filme, assim, que com alguma lição, alguma coisa bacana. E aquela horinha ali já fazer muita diferença para você, vai fazer você poder ter esse tempo, assim, para desligar um pouquinho a mente, descansar. E vai fazer, também, bem pra para os 2, né, que vão ter esse momento assim de pai e filha para ficarem juntos vendo alguma coisa, né, construindo essas memórias.
Para ver com ela. Com certeza, com certeza, né.